तो मेरी ना बहुत बड़ी एक समस्या है वो ये, कि मैं चाहती हूँ कि मैं सामाजिक खाने में स्वस्थ विकल्प चुनूँ कि जैसे अ, आपको मैं बताऊँ कि अक्सर करके जैसे मैं बाहर जाती हूँ और लोगों के बीच भी उठना-बैठना हो ही जाता है, तो वहाँ मैं स्वस्थ खाने का विकल्प अ, मतलब देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसका कारण ये है कि अ, मेरा जो मोटापा है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और लोग मुझे घर में मोटी-मोटी कह के पुकारते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
जी। हुँ, हुँ।
पहले मेरा नाम उम, से लोग मुझे पुकारते थे तो मुझे अच्छा लगता था। अभी अ, पता नहीं क्या हुआ है एकदम से अ, शारीरिक अ, परिवर्तन हो गया है अ, मोटा होना शुरू हो गई हूँ। और मतलब घर के सदस्य तो मोटी-मोटी कह के पुकारते थे, पर अभी जब बाहर भी लोग नोटिस कर रहे हैं ये चीज़ को, तो अ, कभी मुझे वो भी कह देते हैं कि, "मोटी हो रही हो, मोटी हो रही हो।" तो मुझे इस मोटी शब्द से बड़ी चिड़चिड़ाहट होती है, ग़ुस्सा आता है कि लोग मुझे मोटी बोलना शुरू कर दिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं कहीं बाहर जाऊँ, घूमने जाऊँ, या कहीं सामाजिक जगह खा या फिर हम अ, मान लेते हैं स्ट्रीट फ़ूड अ, जैसे कि जो सड़कों पे लगे रहते हैं रेड़ियाँ वगैरह, मुझे वहाँ से खाना अच्छा लगता है। पर मैं चाहती हूँ उसमें में भी कुछ अ अच्छा खा सकूँ, और स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है, वो खाऊँ। आप मेरी कुछ मदद करेंगे कि मैं सामाजिक खाने में स्वस्थ स्वस्थ विकल्प कैसे चुनूँ? जी।
हुँ, हुँ। ठीक है। जी, बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहिए और अपने ऊपर बिल्कुल भी कठोर मत होइए, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। और देखिए, मैं आपकी सहायता कर पाऊँ, इसके पहले मुझे आपसे कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा बेहतर तरीके से जाननी हैं। तो आप मुझे, अगर सहज महसूस कर रही हों, तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएँ कि आपका जो मुख्य लक्ष्य है, वो क्या है? आपका मुख्य लक्ष लक्ष्य वज़न घटाना है, या फिर जितना है उतने ही रखना है, या फिर कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ लगना है? थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ।
जी, मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो अ, लक्ष्य है, वो ये है कि मैं वज़न घटाना चाहती हूँ अ, पतली दिखना चाहती हूँ, क्योंकि इतना मतलब पहले जैसी दिखना चाहती हूँ और ये जो लोग मुझे मोटी-मोटी कह के पुकारते हैं, ये मैं नहीं सुनना चाहती। तो अ, इ इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अ, वज़न भी घटा लूँ, क्योंकि स्वस्थ खाना तो शरीर के लिए अच्छा होता ही है, तो मुझे लगता है कि वज़न घटने के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे अ, मेरे शरीर में परिवर्तन देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि अ, लोगों को मैंने स्व अ, स्वस्थ खाना खाते हुए देखा है तो ये भी देखा है कि उनकी स्किन में बड़ा निखार होता है, उनकी जो त्वचा होती है बड़ी निखरी-निखरी होती है और साथ में अ, मतलब जैसे कि बहुत सारे फायदे हैं स्वस्थ खाने के। मैं अक्सर करके देखती रहती हूँ, लोगों से सुनती भी रहती हूँ कि अ, जैसे बाल अच्छे रहते हैं और स्किन अच्छी रहती है और मोटापा भी नहीं चढ़ता और आप अच्छे से जो भी चाहें पूरे वो कहते हैं ना अ, पूरी अ, अच्छे-से कॉन्फिडेंस के साथ आप उन चीज़ों को पहन पाते हैं आप अपने कपड़ों को। तो बस मैं मैं यही चाहती हूँ कि मैं भी अच्छा खाऊँ, स्वस्थ रहूँ और खुश रहूँ और पतली हो जाऊँ। जी।
जी। उहुँ। बेशक। जी। मैं आपकी बात को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। तो आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि जब आप सामाजिक तौर पे खाते हैं, चाहे आप कभी बाज़ार जाके खा रहे हो या फिर चाहे कभी किसी शादी या किसी और चीज़ पे जाके खा रहे हो। तो जब भी आप सामाजिक तौर पे खाते हैं तो उसका जो खाने का मेन्यू होता है, वो आप खुद तय करते हैं, या फिर कहीं न कहीं जो समूह में हो रहा है आप उसको होने देते हैं? या फिर जो होस्ट होता है वो तय करता है? थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ।
जी, आप सही कह रहे हैं कि जो खाने का मेन्यू होता है वो दूसरे ही तय करते हैं जो होस्ट होते हैं, जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, जिन्होंने वो अ, स जो सामाजिक कार्यक्रम है वो उसकी जो पूरी ज़िम्मेदारी उठाई होती है वही लोग करते हैं। और ऐसा नहीं है वहाँ पर कि मतलब अ, हर किसी अ, इंसान से हर किसी व्यक्ति से उसकी पसंद पूँछ के खाना बनता है। एक व वो लोग एक मेन्यू होता है, जिसमें सारा कुछ अ, डिश वग़ैरह जितनी भी होती हैं वो खुद से ही अ, लगा के मतलब लिख के और वही सारे खाने बन जाते हैं वही व्यंजन तैयार हो जाते हैं। और वो तो सबके लिए है कि जो बनाया है वही खाना है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि होता सब प्रकार का खाना है। अ, वेज भी और नॉनवेज भी। मतलब जो जो शाकाहारी लोग हैं वो शाकाहारी खा सकते हैं और जो मांसाहारी लोग हैं वो मांसाहारी भी खा सकते हैं। पर वो वही है ना कि उ उन खानों में ना जो जो हलवाई द्वारा बनाए गए होते हैं, तो तेल मसाला बहुत होता है वो खाना भी बहुत हैवी होता है तो मुझे थोड़ा वो कम अच्छा लगता है खाने में। पर क्या करूँ, सामाजिक कार्यक्रम में गई हूँ तो फिर खाना पड़ता है। वरना लोगों को लगता है कि सामाजिक कार्यक्रम में आकर भी अ, ये खाने के लिए इतने ड्रामे देख सकती हैं। अक्सर कर के लोग बोल देते हैं तो फिर मुझे थोड़ा-सा इन चीज़ों को अ, मतलब दिमाग से हटाना पड़ता है कि बस खाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तब सामाजिक होकर मुझे भी वो चीज़ें खा लेनी पड़ती हैं। जी।
ठीक है। जी। हाँ जी। जी, मैं आपकी परेशानी कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ कि कई बार आप मन से खाती हैं और कई बार आपको मजबूरी में खाना पड़ता है। तो आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो जिनसे कहीं न कहीं आपको एलर्जी है या फिर आपको खाने की पाबंदियाँ हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ भी है जो आपको एकदम बिल्कुल नापसंद है कहीं न कहीं?
जी, देखिए मुझे ना, वो बैंगन से बहुत एलर्जी है। मैं कभी भी बैंगन खा लेती हूँ। ओ अ, चकत्ते से उ उछ उछलाते हैं, वो मेरी जो त्वचा है उस पर। तो वो ऐसे तरह के खाने जैसे कि अ, बैंगन हुआ या फिर शायद अ, फूलगोभी से भी मुझे है क्योंकि एक टाइम पे जब अ, मुझे ये समस्या हुई डॉक्टर को दिखाया था कि मेरे स्किन पे ये रेड-रेड अ, कुछ चकत्ते से उभल आते हैं। तो वो उन्होंने बोला था कि, "आपको अ, खाने से एलर्जी है और आप देखिएगा कि आ क्या खाकर आप ये दा अ, जो लाल-लाल चकत्ते हैं जो अभी त्वचा पर आते हैं तो ध्यान दीजिएगा।" तब से मैंने अ, ध्यान देना शुरू किया था, तो मैं जब भी बैंगन खाती थी तो मुझे वो लाल चकत्ते उभर आते थे। बाकी चीज़ों से मुझे कुछ खास एल हाँ जी, बाकी कुछ चीज़ों से खास एलर्जी नहीं है मतलब मैं बाकी सब खाऊँ। बट अगर मैंने बैंगन खा लिया तो वो चकत्ते मेरे ज ज़रूर उभर आते हैं। जी।
ठीक है। अच्छा। जी मैं समझ गया आपकी बा परेशानी और मुझे आप बस थोड़ा-सा ये बताएँ आप कि, आप आमतौर पर किस तरीके के आयोजनों में या फिर कहीं न कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं? और आप ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ जाते हैं या फिर ऑफ़िस वालों के साथ? या फिर कहीं न कहीं परिवार वालों के साथ?
जी देखिए, अ, मैं सच बताऊँ तो मैं सबके साथ जाती हूँ। परिवार वालों के साथ भी जाती हूँ, दोस्तों के साथ भी जाती हूँ और ऑफ़िस वालों के साथ भी जाना ही पड़ जाता है कभी क्योंकि अ, कभी-कभी होता है कि चलो आज वीकेंड पे अ, मतलब अ, जैसे सप्ताह के अंत में चलते हैं कहीं अ, घूमने-फिरने, मस्ती करने तो जाना पड़ता है। पर, मैं सच बताऊँ उन सबकी चॉइस ऐसी है मतलब ह उनको ना ऐसा खाना पसंद है वो बढ़िया, चटपटा, मसालेदार खाना। और अ, जो कि मुझे ना घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, पर क्या करूँ, बाहर तो घर का खाना मुझे लगता नहीं है कि कहीं मिलता होगा मुश्किल से। तो फिर इसलिए मुझे सबकी पसंद के हिसाब सी और मैं कभी अपनी पसंद का ऑर्डर भी इसीलिए नहीं करती, क्योंकि जब मुझे मिलना ही नहीं है यहाँ घर का खाना तो अब यही मजबूरी होती है कि भई जो आएगा वगी वही खा लूँगी। जी।
हाँ जी। ठीक है। जी। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपकी परेशानी को समझ गया हूँ और सबसे पहले तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो है अपने ऊपर बिल्कुल भी कठोर ना हों। ये सब चीज़ें होना प्राकृतिक ही है। तो आप इस चीज़ को लेके अपने ऊपर बिल्कुल भी कठोर ना हों और परेशान ना हो कि लोग आपको कौन क्या बुला रहा है, क्या नहीं बुला रहा है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आप जब भी कभी बाहर जा रही हैं। तो आपको न थोड़ी-सी सीमाएँ तय करनी पड़ेंगी कि कोई और आपके लिए कहीं न कहीं खाना ना बोले कि आपको क्या खाना है, और आप जब भी मेन्यू को देखा करें, तो मेन्यू में स्वस्थ विकल्प आप चुनने की कोशिश करें कि मैं कितना स्वस्थ ले लूँ कहीं न कहीं? आप इसमें ग्रिल्ड चीज़ें उदाहरण के तौर पे स्वस्थ होती हैं, स्टीम्ड चीज़ें भी स्वस्थ होती हैं। और इसके साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे आयोजनों पे कई बार सलाद वग़ैरह भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ होता है। तो आप म जो भी मेन्यू आप प पकड़ रहे हैं, सबसे पहले आपको तो ज़रूरत है सीमाएँ बनाने की कि कोई और मेरे लिए ऑर्डर नहीं करेगा, मैं अपने लिए खुद करुँगी। और इसके साथ-साथ स्वस्थ विकल्प अपनाने की ज़रूरत है आपको। इसके साथ-साथ मैं आपसे थोड़ा-सा चाहूँगा कि आप कितना अ, पोषण ले रहे हैं उसका भी कंट्रोल करें। और कहीं न कहीं आप कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ अगर मान लीजिए तली भुनी है ही, तो उसके लिए आप अपने साथ किसी साथी को भी ढूँढ़ लें कि जो साथी आपके साथ उस चीज़ को ख़त्म करवा सके, अकेले आप खाने की कोशिश ना करें। इसके साथ-साथ मैं आपसे थोड़ा चाहूँगा कि देखिए दो चीज़ें और होती हैं जहाँ से कहीं कहीं न कहीं हम लोग कई बार अस्वस्थ खाना खा लेते हैं। एक तो होता है वो ड्रिंक जैसे कि चाहे कोका-कोला हो गया या थम्स-अप हो गया या कुछ भी हो गया, या फिर कहीं न कहीं हमारे जो मीठा होता है, खाने के बाद। उसमें बहुत ही सारी चीनी कई बार हमें खानी पड़ जाती है। चीनी बहुत ही ज़्यादा चीनी की बनी चीज़ें। तो उनके लिए भी आप कहीं न कहीं उन या तो उनके स्वस्थ विकल्प ढूँढ़े या तो उनके लिए भी आप सीमाएँ निर्धारित करें कि या तो मैं खुद करुँगी या तो मैं अ, कहीं न कहीं नहीं करुँगी। इसके साथ-साथ देखिये आप सीमाएँ बना पाएँ। इसके लिए न आपको थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा कि आप कैसे सामाजिक दबाव से निपट सकती हैं, क्योंकि जब आप बोलेंगी कि मुझे ये खाना है ये खाना है, तो आपको थो सकता है कि थोड़ा-सा सामाजिक दबाव महसूस हो। उस दबाव पे गौर ना करें, उस दबाव से डरें नहीं और कहीं न कहीं उस दबाव में आप निखर कर अपने लिए आपको जो मँगाना है आप उसको माँगए और यही तरीका आप अपना यही कुछ तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं कि आपको स्वस्थ भोजन मिले जब आप सामाजिक तौर पे खा रहे हो। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो-जो सलाह दी है वो सलाह आपके कहीं न कहीं काम आएगी और आप सफलतापूर्वक कहीं न कहीं आप जो वज़न कम करना चाहती हैं और पड़ोसियों की बातें नहीं सुनना चाहती हैं, वो आप नहीं सुन पाएँगी समय के साथ-साथ।
जी। जी। जी। जी। ठीक है। जी। जी। देखिए अ, सच में आपने मेरी अ, जो समस्या थीं उसको इतने विस्तार से सुना और साथ में इतने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए कि मैं मुझे कैसा भोजन करना है और और कैसे खाना खाना है? और अगर अ, जो चीज़ें खानी नहीं है उनमें अ, बाँट के खा लेना चाहिए ताकि वो चीज़ें कहीं मेरे मोटे होने का कारण ना बनें और अ, कैसे अ, स मतलब अच्छी ऐसे खाने खा सकती हूँ जिससे अ, ध्या मतलब मेरा मोटापा बढ़े नहीं और आपकी दिए गए स अ, सुझावों के लिए दिल से धन्यवाद।
जी, आप कभी भी आपको सुझाव चाहिए हों, तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकती हैं। मैं यहीं पे हूँ आपको सुझाव देने के लिए।